Also ich denke, beim arbeitstechnischen, also sowohl beim arbeitstechnischen als auch beim Familiären: „Du musst es definitiv erst mal begründen“. Also da da darfst du nicht einfach nur „nein“ sagen. Da muss definitiv 'ne Begründung mit bei, die ja einfach auch klar strukturiert ist. Und zwar so strukturiert, dass man sie auch verstehen kann, sprich, dass sie verständlich ist. Und wenn das jetzt zum Beisp bei beim Arbeitstechnischen was ist, was super relevant und wichtig für die Firma ist, dann, ähm, würde ich da auch wirklich nur „nein“ sagen, wenn es wirklich gar nicht geht. Also wenn ich irgendwas habe, was einfach vielleicht s fürs Gesundheitliche, für meinen Körper einfach um einiges besser ist oder
Mhm. Ah, okay. Mhm, interessant. Mhm. Okay. Mhm. Ja, okay, interessant. Also, du du nur wenn es du du bist generell 'ne Person, die eher nur „nein“ sagt, wenn wenn wirklich wenn es auch wirklich einen Grund gebt, ähm, den du den du dann auch vorschieben kannst, also zu deinem „nein“ als Begründung, okay, und ansonsten sagst du auch gar nicht so viel „nein“ zu so Sachen, die jetzt, ja, alltäglich eigentlich passieren.
<blows air> keine Ahnung, äh, so was in der Art. <chuckles> Genau. Genau, so so so könnte man das tatsächlich sagen. Ich ich bin eigentlich 'ne Person, die zu vielen Sachen sehr oft „ja“ sagt. Also, äh also generell, wenn mich einfach 'n Freund für irgendwas fragt, sage ich meist einfach, äh, aus Reflex schon teilweise „ja“. Und dann habe ich „ja“ gesagt und dann sitze ich da so und bin so am Überlegen: „Geht das überhaupt zeittechnisch oder kann ich das überhaupt machen?“ Aber dann im Endeffekt klappt es meistens. Aber, ähm
Mhm. Okay. Mhm. Aha okay. Ja. <laughs> Okay, also du bist auf jeden Fall da schon 'n guter Freund einfach, der der auch dann direkt einfach, ja, da für d sein anderen Freund ist und dann auch relativ schnell „ja“ sagt.